Mmh d'accord, oui,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 c'est pas faux. Parce que là tu ce que tu me dis, tu en as peut-être déjà fait l'expérience tu vois, de ce genre d'entraide, heu, qui s'approche peut-être de cet idéal, heu, communautaire dont dont on discute?
Mmh. Oui, heu, bah j'ai passé un peu de temps dans dans plusieurs communautés, heu, pas vraiment en France, plutôt en Italie et en Espagne. Et, heu, et ouais, c'est je pense que le plus difficile en fait, c'est pas, heu, le côté pratique, heu, le côté, heu, i u les le gros oeuvre, les travaux, parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on a tous un objectif. Du coup, on, mmh, <tsk> on oublie en fait les individualités de chacun dans le bon sens, c'est-à-dire que, peu importe, on s'aide et voilà, parce que le but, c'est d'y arriver, quoi. Mais par contre, heu, le plus difficile, c'est, heu, c'est justement les personnalités de chacun et parfois, heu, bah on a peut-être les mêmes valeurs, et cetera, mais en termes de chimie de on s'entend pas forcément, mais il faut il faut faire avec, parce que sinon, enfin, si on <tsk> s'il y a des disputes ou quoi, heu, ça peut ça peut être «dangereux», entre guillemets, pour, heu, pour la le le bien de la communauté, quoi. Ça peut mettre en péril, heu
Mmh. D'accord. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais parce qu'il faut. Mmh. Mmh mh. Ouais, je vois. D'accord.
le fait que, heu, si les gens, heu, se sentent pas, heu, écoutés, respectés, bah ils partent ou, heu, ils font plus, heu, ce qu'ils devaient faire ou, heu, ou des choses comme ça, on perd des contacts, heu. Donc, ça demande quand même beaucoup, beaucoup de diplomatie et de sociabilité, heu
Ouais, beh Mmh mh. Mmh.
j'ai l'impression.

Mais, dis-moi, l'autre jour à la télé, j'ai regardé un reportage sur une petite communauté qui vit indépendante, quasiment en autarcie, tu vois, et ça avait un petit côté que je trouvais idéal. Et je me demandais comment toi, tu décrirais en fait ce que ça veut dire pour toi une communauté idéale?
Mmh mh. Ah, mmh. Alors j'y pense souvent parce que j'ai l'impression que ça serait la solution à beaucoup de de problèmes, heu, de société. Hem, pff c'est dur de savoir par où commencer, mais, heu, je dirais que, bah, déjà oui, il faut être en accord, heu, avec, heu, avec, heu, les valeurs, heu, de respect de la nature, de respect de l'autre, de de diplomatie, heu, parce que si on vit en communauté, il faut que chacun fasse son rôle, mais il faut aussi être à l'écoute et et aussi prêt à, voilà, à faire, heu, à faire groupe quand il y a un problème, heu heu, ouais.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh, c'est vrai, ouais.